OK, d'accord, ouais, le classique. <chuckles>
Et oui, bah, en fait en plus, voilà, on on cherchait à voyager quand même de manière économique donc heu <chuckles>
Bah, oui, oui, forcément.
et hem, et donc ce qui s bah, non, ouais, c non, c'était pas le budget. On n'était pas non, <chuckles> on n'était pas dans ces dans ce plan-là. Hem, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, bon, bah, on a fait la fête, on est entré à l'auberge de jeunesse, et le lendemain matin, au moment de, bah, de prendre la voiture
On va prendre un hôtel 5 étoiles, heu <chuckles> Ouais, c'est ça. <chuckles>
heu, bah, on la trouvait plus, et en fait, on a eu très, très peur, parce qu'il y a une des rues où on pensait qu'elle était garée là. On voit qu'il y a écrit que la fourrière, heu, à partir de telle heure, heu, ramasse la voiture, et donc là, on commence à se dire: «Mince, notre voiture est à la fourrière».
Ouais. Oh là. Ouh là, fourrière fourrière espagnole, heu, déjà en France, heu, c'est compliqué. Alors là, vous deviez avoir un petit peu de panique en vous, quand même, hein? <chuckles>
Et puis exactement. Exactement, moi j'ai paniqué, en plus, c'était ma voiture <chuckles> donc autant te dire que
Ah oui, donc heu, toi encore plus, quoi. <chuckles>
ouais, ouais, moi, j'ai commencé un peu à me dire: «Heu, ça va pas du tout, qu'est ce que c'est que ce bazar?» et surtout que j'avais quand même une, hem, une certitude un peu en moi, d'avoir vérifié la vieil la veille, justement, quand je me suis garée, que c'était OK et qu'il y avait pas de risque, heu, de se faire embarquer, donc je me dis: «Mmh, il y a un souci, c'est pas la bonne rue». Voilà. Je me dis: «Non, non, non, c'est elle est quelque part, heu, ailleurs, quoi», et donc j'essaie de me refaire le chemin.
Ah ouais. D'accord. Bizarre. Ouais, il y a un problème, quand même. Tu as quand même eu le réflexe et la lucidité de de vérifier, c'est <chuckles> c'est pas mal déjà.
Oui, bah, par expérience, je sais que, <laughs> sur
Ouh là, <chuckles> ah ouais, d'accord.
surtout quand on est dans un pays étranger, heu, même si, bon, ça va, c'est l'Espagne, hein. Il y a je pense qu'il y a pire, mais quand même, heu, quand on est ailleurs qu'en France, heu, dans le doute, heu, ouais. Ouais, ouais, histoire de pas se ouais, se mettre, heu, des des galères supplémentaires, quoi.
Ouais, fais attention, quoi, doublement, oui. Ouais, ouais.
Hem, donc effectivement, j'ai refait le chemin, heu, inverse dans ma tête pour essayer de retrouver un petit peu, heu, le trajet qu'on avait fait et j'ai fini on a fini par retrouver la voiture, on était très contents, donc ça, déjà, <chuckles> c'est clair, et ensuite, ce qu'on a fait
Heureusement. <chuckles> Et du coup, là, vous alliez partir le jour même, ou c'était, heu, ou vous avez quand même une journée encore, heu, supplémentaire?

Oui, bah, après nous, on était relativement puis bon, comme on était 3 on savait que voilà, on était, heu, on était ensemble, heu, voila, ça
Ouais mais il faut quand même, heu, oser, heu, toquer aller demander est-ce que est-ce qu'on peut venir ici ce soir et cetera, heu, il faut quand même oser, quoi.
Ah non, alors c'est c'est pas comme ça qu'on a fait, en fait, on est passé par, heu le le CouchSurfing c'est un, mmh, un site où des gens, du coup, proposent d'héberger, heu, gratuitement, heu, des gens chez eux et heu, non, non, on avait anticipé. Ouais, ouais, ouais, donc c'est que, bah, je je crois que ça s'appelle CouchSurfing, le le site, heu, ça fait très longtemps que j'y suis pas allée, mais heu, ouais, à l'époque, on le faisait pas mal, heu, avec Margot justement mes ma meilleure amie. Et heu, mmh et alors, c'est surtout que, enfin, nous, on a eu une rencontre avec heu, donc notre logeuse, heu, je sais plus comment elle s'appelait, mais Marhé elle s'appelait. Et vraiment une rencontre avec Marhé mais qui était incroyable vraiment mais, je m'en souviendrai, je pense longtemps parce qu'elle a été d'un tel hem, heu de elle nous a fait un tel un tel accueil et on a tellement pu discuter plein de choses avec elle heu, hem, parce qu'en fait, elle est prof de elle était prof de français en Espagne à à Montserrat, ce qui fait qu'elle elle était ravie de pouvoir parler français avec des <chuckles> avec des Français. Et heu, bon on a essayé de parler un petit peu espagnol quand même avec elle parce que
Ouais. Ah d'accord, ah, il y a des gens qui proposent d'héberger gratuitement comme ça? D'accord. D'accord, ouais, ah bah, c'est pratique ça, ouais, c'est sûr. <chuckles> Da Ah oui, d'accord. Ah bah, génial, d'1 pierre 2 coups. Ben oui, forcément.
nous aussi, on voulait un petit peu travailler notre espagnol mais, en fait, le le
Et heu, elle était toute seule cette, heu, dame?
Heu, oui, oui, elle vivait toute seule heu, ce soir-là, je crois
Et tu penses que les gens, du coup, qui font les gens qui font ça, du coup, tu penses que c'est parce que, justement, ils se sentent seuls et qu'ils veulent avoir du monde, heu, à la maison ou tu penses c'est une autre, heu, un autre, heu, une autre motivation?
Oh c'est possible, je pense que je pense qu'il y a il y a plein de motivations possibles, heu, là, en l'occurrence, elle, je pense que c'est parce qu'elle était vraiment ravie de pouvoir parler français. Après, il y a aussi heu, le le plaisir, heu, bah, de rencontrer des gens, de partager, heu, créer un espace convivial, heu, un peu qu'on qu'on maîtrise parce qu'on discute quand même, heu, avant avec les gens pour voir si ça peut bien coller, et cetera, heu, c'est pas ça se fait pas trop à l'aveugle, heu, non plus, heu, ouais, non, c'est ça, que ça soit pas plus, heu, <chuckles> que ça parte pas en en cacahuète. Ouais, c'est ça
OK. Oui. Ah ouais, ouais, ouais, OK, ouais, pour pas tomber dans une <chuckles> dans une famille de fou. Ouais. Ouais forcément, il vaut mieux, il vaut mieux. <chuckles>
et heu, et en fait, cette rencontre, moi, je l'ai trouvée tellement incroyable que le lendemain matin, quand on est parti, heu, ouais, là, par ouais, là cette fois, c'était pour rentrer, ouais. Hem, là, le lendemain matin, moi, j'étais, heu, enfin, j'ai j'ai j'ai pleuré, en fait, parce que je voulais pas partir, parce que vraiment
Pour rentrer, du coup, à ce moment-là? Ouais. Ah! Ah! Incroyable, oui, c'est un moment fort en émotion quoi, ah, c'est trop bien.
on avait c'était, ouais, c'était très fort parce que vraiment, elle, je l'ai trouvé tellement extraordinaire, heu, cette heu, cette dame qu'ouais, vraiment, en partant, j'ai été très émue puis son petit village était était très chouette, en plus. Bon, là, on avait pas eu de chance ce soir-là, il pleuvait, on avait pas pu trop se promener, heu, on était surtout resté chez elle.
Ouais. Vraiment, vous avez pu, heu, ouais, ouais, vous avez pu rester avec elle et discuter, quoi.

Oui, et puis on a passé vraiment un un très, très bon moment, et puis c'était vraiment à «à la bonne franquette», quoi. Elle nous avait mis des des matelas gonflables, heu, par terre dans son salon, parce qu'en plus, elle avait un tout petit appartement. Enfin, c'était voilà, c'était vraiment pas ouais, ouais, ouais. C'était vraiment, heu
Ouais. C'est trop c'est trop bien. Ah, ouais? Ah oui, elle accueille 3 personnes qu'elle connaît pas, dans son tout petit appartement. Elle aussi, faut oser, quoi? <chuckles>
C'est ça. Oui, bah, après j'ai j'ai d'après ce que j'ai compris, heu, elle avait quand même l'habitude et puis c'est aussi un truc, je pense, qui est assez intéressant dans ce pro dans ce cette façon de faire, c'est que quand tu as créé le lien avec quelqu'un, heu, qui vient d'un pays, ben, possiblement que tu peux toi-même après te faire héberger par la personne si jamais tu veux aller voyager dans le pays en question, tu vois? Voilà et ça, c'est effectivement exactement et c'est ce qui s'est passé après alors c'était Margot qui a qui avait gardé le contact, mais heu, effectivement, Mare, quelques quelques années plus tard, elle a repris contact et elle lui a dit: «Ah, heu, je j'ai prévu d'aller, heu, un peu en France, est-ce que tu pourrais m'héberger à Bordeaux?», heu, ouais, ouais, ouais. Eh ouais, parce que c'est vrai que c'était c'était incroyable comme rencontre. Moi, j'avais adoré, heu, <clears throat> au-delà du fait que, déjà tous les 3, on on on bah, du coup, on avait noué une relation assez forte à travers ce ce petit voyage parce que oui, oui, c'est ça, il y a eu plein de petites choses qui se sont faites et puis là, du coup, de rencontrer Mare qui qui était, heu, ouais, qui était hyper, heu, hyper intéressante, on a eu des conversations hyper riches et et elle était tellement généreuse, tellement tellement douce, enfin, bref, c'était trop bien
Mmh mh. Ah! Oui, c'est pas bête, ouais, ouais, effectivement, et du coup, vous avez échangés les contacts? Ouais. Elle s'est souvenue de vous! <chuckles> Ouais, ah, et puis, rapidement, en plus! Ouais. Ouais, elle vous a elle vous a bien cui elle vous fait un petit repas aussi, un peu exprès?
et hem <clears throat> alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait amené des provisions un petit peu, nous, qu'on a cuisiné avec elle et elle-même, aussi, elle a cuisiné des choses, donc c'était un petit peu, on partageait nos nos victuailles, ouais, enfin, voilà, c'était très chouette! <chuckles>
Ah, oui, d'accord. Oui, oui. Ouais. Un petit un petit partage, quoi? <chuckles> OK, d'accord. Bah, écoute, merci beaucoup, ouais, pour cet échange, c'était super.